Oh, okay, da muss ich dich erst mal, äh, 'ne grundlegende Frage fragen, okay?
Mhm.
Bist du 'ne Lügnerin?
Nein. <giggles>
Okay. Ähm, <clears throat> also, dann sagst du mir, wenn du, äh, jemanden verletzt, äh, dann würdest du immer noch die Wahrheit sagen, ist egal, ja?
Mhm. Mhm. Ähm, ich denke halt, dass ähm, du verletzt die Person wahrscheinlich so oder so, w denke ich mal, weil wenn du nämlich, äh, überlegst: „Hey, soll ich der Person lieber nicht die Wahrheit sagen?“, dann, ähm, ist es vielleicht auch nur vorübergehend, aber dann, wenn die Person es rausfindet, dass es 'ne Lüge war, ist sie auch verletzt. Also, ähm, glaube ich, dass ich wahrscheinlich eher die Wahrheit sagen würde, weil ich finde, es ist nicht meine Entscheidung ähm, es ist nicht also, ich kann nicht entscheiden, finde ich, ob die andere Person verletzt ist oder nicht. Es kann ja auch sein, dass es ihr gar nix ausmacht. Also, es weil
Mhm. Mhm. Mhm. Okay, dann gebe ich dir mal 'n Beispiel, okay, oder 'ne andere Frage. Okay, also du hast 'ne Freundin und die ist das ist wirklich 'n dickes Schwein, okay, und du weißt das auch. Und und die u <laughs> na ja, wa also, wenn schon, denn schon. Okay. Und sie sagt dann zu dir: „Ja, du, also ich ich bin ja ganz schlank, oder nicht?“
Mhm. Gerne, gerne. Mhm. Ja. <laughs> Ah, oh, du hast aber immer Beispiele, meine Güte. <giggles> Ist aber okay, ja, ja, drauf los. Mhm. Hm.
Deine Antwort ist?
Äh, gute Frage, was würde ich sagen? Ähm, also ich glaube, ich könnte nicht sagen: „Du bist total schlank.“ Also, das ist, äh
<snorts> Ja, was würdest du denn sagen? Also
Also, ich gla
ja, würdest du sagen: „Ja, du bist 'n dickes Schwein“, oder?
Vielleicht würde ich sagen ne, das glaube ich nicht, dass ich das sage. Wahrscheinlich würde ich sagen: „Hm, na, also“
Äh.
„Äh, findest du wirklich <laughs> f findest du wirklich, ähm"

Ja, ja klar. Aha.
Da denke ich so: „Äh, hallo, du hast 'n Kind, das ist krank und du hast vergessen, dass es krank ist. Hallo?" <chuckles> Dann habe ich nur gedacht: „Sag mir doch einfach die Wahrheit. Sag mir doch einfach ich bin doch nicht blöd. Sag mir doch einfach, du hast keine Lust, was auch in Ordnung ist. Oder, du sag doch einfach, ich möchte gern nach Hause, zu mein".
Ja, ja. Ja. Na ja, in Ordnung ist na ja, in Ordnung ist es ja nicht, weil da dann wirst du von der Gruppe nicht so äh, ja, das das gefällt der Gruppe dann nicht, ne?
Naja. Ja. Aber die Lüge ist doch äh, d-die Lüge gefällt mir noch viel weniger. Da denke ich, die denkt, ich bin blöd. Äh, die lügt mich eher an, als mir zu sagen: „Du, ich m möchte einfach nicht länger bleiben, weil ich vielleicht die letzten 2 Tage schon länger geblieben bin oder weil weil“ Äh, ne? Also w ich würde ich würde meine Kinder auch nicht als Lüge als als Grund vorschieben, weil das wird später dann vielleicht von anderen Leuten auch als, äh, negativ gesehen. Also, das sehe ich so. Da sag mir doch einfach klar: „Ey, ich habe keinen Bock." Okay, finde ich auch scheiße. <giggles> Oh, sorry. Finde ich auch schlecht, aber, ähm, finde ich besser, als wenn jemand, äh, mich anlügt und, äh, dann auch noch irgendwie so 'n so 'n äh, das Kind vorschiebt, äh. Ja, sage einfach so.
<chuckles> Ja. Ja, aber weißt du, das ist das ist oft auch lustig. Ich habe äh, viel war, äh, Manager in einem in einem IT-Department und einmal, da sagt da mussten wir spät arbeiten, da war irgendwas äh, ging nicht. Und da sagt einer zu mir: „Äh, ja, du, ich kann nicht mehr bleiben. Ich muss, äh, meine Oma von der Kirche abholen." Und das war 1:00 es war 1:00 morgens.
<giggles> Mhm. Mhm. Ja. Okay. Oh gut. <laughs> Ja klar. <laughs> Okay.
Ja klar, Oma von der Kirche abholen, 1:00 morgens. Weißt du? <chuckles> Also also so was Blödes. Da habe ich mir auch nur gedacht: „Weißt du, da hättest dir ja was Besseres ausdenken können." Aber das ist dann mehr lustig, das das verletzt mich nicht oder so. Weißt du? Da lache ich drüber und, äh, wenn ich da drüber lachen kann, ist mir 'ne Lüge äh, äh, ist es okay, weißt du?
In welcher Zeitzone? <giggles> Mhm. Ja. Stimmt. Ja, okay. Mhm. Mhm. Ja. Ja, ich denke mir halt auch, die Leute vergessen halt, dass sie die Lüge schon mal benutzt haben und dann sagen sie das irgendwann wieder und irgendwann denkst du: „Hä? Das hast du doch letzte Woche erst gesagt." Also deswegen, sag doch einfach die Wahrheit. Dann ist es einfacher.
Das auch noch. Ja. Also Was mich da das Einzigste, was mich daran stört, ist, dass so 'ne Person denkt, dass ich so dumm bin, das zu glauben. Weißt du?
Mhm. Ja, das ist doch das ist doch krass, oder? Eben, eben. Die denken, man man kauft denen das ab. Ich weiß gar nicht, wieso Leute so was denken. Deswegen meine ich halt. Es ist man ist nicht wirklich verletzt, aber es ist halt so hm, ich weiß nicht. W würdest du's verletzt nennen, wenn du das Gefühl hast, die sagen das und denken, du bist dumm? Na ja, vielleicht doch. Hm, keine Ahnung.
Ja. W Ne. Nö, nö, nö, nö. Ich ich weiß, dass ich nicht dumm bin, ist mir egal, weißt du? Ähm, aber, äh, in in deinem Leben, hat dir denn schon jemand was gesagt, was dir wirklich wehgetan hat?
Ja.